Okay.
E non me la sentivo di fare dei torti ai clienti e quindi gli investivo sempre il loro denaro in negli investimenti che non rendevano niente alla gen
<laughs> Fantastica questa storia. <chuckles>
Sostanzialmente, i miei clienti mi chiamano ancora adesso felic. Ehm, però dopo un po' di pressioni tipo: "No, ma devi investire in prodotti chiara che chiaramente erano delle fregature", io non l'ho mai fatto proprio per mia scelta personale, di etica, e quindi a un certo punto ho detto: "No, sai cosa c'è? Questo lavoro non fa per me".
<chuckles> Eh, ti credo. <chuckles> Tipo una questione di di etica personale, cert
E quindi iniziai a fare la commessa per pagarmi gli studi, ma l'ho fatto per tanti anni. Ehm, e s e finii anche in una in un'azienda, m marchio piuttosto prest prestigioso italiano, dove praticamente lavori in divisa con i tacchi e non puoi mai togliere i tacchi. Un pa il panico.
Cert Mh-mh. Oh, che bello, <snorts> immagino. <chuckles> Non deve essere stato facile, doloroso alla fine della giornata. <snorts>
Sì, abbastanza. La corsa tra, uhm, il negozio e l'università con le scarpe da tennis mi sembrava di volare, praticamente. Perché con le scarpe da ginnastica, eh, "Evviva, vado a studiare", era un po' così. E però anche quello sapevo che non sarebbe stata la mia scelta di vita, il mio lavoro permanente. Poi per caso con mio fratello abbiamo aperto una birreria. F <chuckles> per caso, sempre per caso. Io mi ci s mi ci butto a pesce, nel senso quando una persona mi fa una proposta, mi dice: "Eh, ti va di fa" ,"Sì, che bello, vai, grande."
Eh, certo. <chuckles> <chuckles> Il tuo lavoro permanente, sì. Sempre per caso, i i tuoi lavori a quanto <chuckles> ti vedi. <chuckles> Quindi sei una persona, uhm, alla quale piace rischiare, non si preoccupa, insomma, del del fatto che possa essere di successo o meno. Tu ci provi. Mh.
Sì. No, io ci provo. Ti dico, ho fatto il corso un corso da barman, il corso da sommelier, cioè proprio ce l'ho messa tutta, nel senso non è che ho detto: "Okay, apriamo una birreria e basta." Io proprio mi sono fatta tutti i corsi, mi sono impegnata, uhm, la birreria andava benissimo. C siamo stati veramente da papa, tanto che avevo deciso poi di lasciar perder l'università perché mi trovavo benissimo. Se non che dopo 4 anni più o meno un ragazzo venne e ci fece una proposta di acquisto. Abbiamo fatto un po' i nostri conti, abbiamo detto: "Qui dobbiamo lavorare 20 anni per metterci via questi soldi", <chuckles> e quindi abbiamo venduto la birreria.
Ti sei impegnata, infatti. Ah. Ah! Ma dai, quindi avete ricevuto anche una bella proposta quindi? Mh-mh.
Sì, e lì mi sono trovata senza lavoro, con la laurea in tasca di fotografia del cinema senza lavoro.